Mm. Kasi parang ano, eh, nagsimula lang sa Sailor Moon na bag, eh, 'di ba? <laughs> Mm.
Oo. Ayun na nga. Dahil lang sa Sailor Moon na bag. Nap
Mm. Kasi gustong-gusto nga niya yung Sailor Moon na bag, tapos parang hinabol niya yung isang bata, na-aksidente, tas siya yung napagbintangan, 'di ba? Parang napaka-unfair ng nangyari dahil maimpluwensya yung pamilya, tapos sila, tapos siya, 'di ba parang may sakit pa siya sa mm, sa pag-iisip. Tapos, eh, nakulong, ngayon kaya siya na mm. Napagbintangan siya.
Mm. Dahil ba Oo. May, 'pag sa pag-iisip hindi maganda. Biglang pagbibintangan ng ganun. Yun, ah, dun naman, talaga yung, ah, pagkatapos namin mapanuod ng kaibigan ko, talagang pinag-usapan pa namin, sabi, "Alam mo tama yung ginawa niya, eh, kahit wala na yung tatay niya, eh, kahit ilang taon na ang nakalipas, eh, katarungan pa rin, iba yung peace na na nabibigay sa kaniya, at marahil sa kaniyang tatay." Oo.
Mm. Oo. Totoo. Kasi hangga't Para rin kasi, parang parang legacy na rin ng tatay niya maipag ma maibigay niya, 'di ba?
Oo.
Ma at least hanggang sa dulo pinaglaban niya yung tatay niya, 'di ba? Kahit wala na. Mm.
Oh, tama. Eh, ikaw ba? Nararamdaman mo ba minsan kapag nanonood ka, na tipong, "Parang ako 'to, ah." Gano'n? Tapos sususu nagiging emotional ka nalang. May pagkakataon ba na gano'n?
Mm. Mm. Oo. Oo, meron din. Yung parang tipo kasi minsan kasi hindi ba, nakakarelate din, eh. Minsan ano na, nakaka-relate din, eh. Halimbawa minsan ano ka, heartbroken ka, tapos pinano napanood mo ngayon yung One More Chance, kay ano.
Oo. Yun na nga, eh. Ayan. Oo. Ayan pala yon, oo. Ayun na nga, eh. <laughs>
Oo. Mm. Napanood mo yung One More Chance, at sa totoo nga, eh, hindi hindi ako naluha kay John Lloyd, eh. Alam mo kung kanino ako naluha? Kay Janus, eh.
Oh. Kanino? Anong parte dun kay Janus?
Yung yung yung parte kay Janus na sinabi niya na ano, ah, yung yung nag magpapakamatay si Poy, ay magpa nagpakamatay, nagtangkang magpakamatay si Janus, nasa ospital sila nun.
Oo.
Basta hindi ko na matandaan yung linya niya, pero dun ako mas na ano, eh, na naiyak, eh, kasi kasi natahimik silang lahat dun sa sinabi niya, tapos parang si Bea napa-walkout siya, na napa-walkout siya sa ospital. Ayun yung nangyari nun. Mm.
Hindi ko matandaan. Okay. Oo. Oo. 'Di ba? Kahit yung mga sa maliliit na character, na hindi natin nara namamalayan, eh, nadadala na tayo ng istorya ng mga maliliit na karakter. Kaya yung yung sa istorya, at yung sa aktor talaga na gumaganap.
Mm. Oo. Mm. Totoo. Mm. Nasa sa ano rin talaga, at saka sa kwento 'no? Uy, ang ganda ng naging paguu kwentuhan natin ngayon, ah. Maraming salamat. Nag-enjoy ako. Mm. Mag-iingat ka. Paalam.
Tama. Kaya nga, eh. Salamat sa iyo. Ako rin. Ingat ka. Paalam.

Ah, okey.
Pero si Hachiko, lagi siyang tinuturuan mag-fetch nung ano nung professor. Pero hindi siya nagfe-fetch talaga kada may kada weekends ganon may ah, ano lagi silang nasa likod ng ano. Hindi siya talaga nagfe-fetch lagi siyang binabatuhan ng bola. Pero nung araw na na mamamatay pala yung, professor, sumunod sakanya hanggang train station. Tapos dun first time siya nag-fetch, parang dun din nakaka-touch din yung scene na yun. First time niya nag-fetch tapos parang ayaw niya ng tumigil parang ayaw niyang papasukin. Oo di ba? Na tapos kinahapunan hindi na hindi na bumalik oo, yun na yun. Mm.
Oo. Oo. Mm. Oo. Oo. Ah, naalala ko na yung parte na yan. Oo. Ayan na yata yung, ayun na nga. Ayun na nga yata yung part na kung saan, eh, naaksidente na yung ano, Oo.
Oo, inatake yata siya sa puso or what? Basta ganun eh. Bigla nalang siyang ano sobrang naka <chuckles>
Maski, Oo. Kasi alam mo. Tapos dagdagan pa nila ng mga malulungkot na musiko eh. Di ba? Talagang madadala ka na nang madadala iiyak ka nang iiyak na naalala ko na isa rin sa mga naalala ko ah, naalala ko lang na pelikula napanood ko, hindi ko lang alam kung napanood mo pero naging sikat siya ah, Miracle in Cell Number 7?
Mm music, oo di ba? Mm. Oo. Mhm. Oo. Ah, napanood ka rin yan. Yun lalo na yung Korean version yung una kong napanood niyan, Oo.
Oo, yun yung Korean version nga yun napanood ko. Kasi, tawag dito, yun isa rin yun sa todo na nag nagpaiyak sakin yung ah, sa sinehan ko rin siya napanood.
Oo. Hmm. Sobrang nakaka mm. Mm, ang ganda rin kasi ng kwento niya napanood ko rin yun eh. <chuckles> Di ba masaya? Masaya. Pero pagdating nung dulo talagang paiyakin ka eh, di ba? Hmm, mm.
Tapos. Oo, iba yung. Oo! hindi mo alam na yung nag nagsasalita nagnana-narrate. Eh kwento pala ng buhay niya na kung saan, eh, pag pap ipinagtatangol sa kanila ano yun? Kailangan na niyang ipagtanggol yung tatay niya kung saan lu lumaki na siya.
Oo. Oo, siya pala yun eh, no? Siya pala yung nag rat nanarate tapos naging abogado siya parang ganun. Mm.
Oo, yun na nga. Kaya isa rin yun sa mga nagpaluha sa akin na um i kahit na ilang taon na yung lumipas kailangan ng katarungan ng tatay ko. Kaya ipaglalaban ko to. Kahit wala na yung namatay na rin yung mga ano eh, di ba yung mga gumawa ng sala talaga.
Mm. Oo.